Mhm.
Menschen, <exhales> ähm, dann ging's dann irgendwie um um Kryptowährung, man sollte investieren. Da also, da wurden komplette Apps wurden halt auf Fake aufgebaut, ne? Also, so wurden Kurven, Diagramm Diagramme, alles gefälscht eben mit so 'ner Währung, wo man investieren konnte und
Ach, okay, mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
genau, und dann hat man Geld eingezahlt und das Geld war weg, ne? Über Wochen, Monate wurde suggeriert so: „Ja, guck mal, dein Geld, das, was du jetzt investierst hast, das ist schon um 10.000 € gestiegen.“ So, ne? Also, die App hat das da war wirklich 'ne 'ne ganze App entwickelt nach Fake Ja.
<inhales> Ah, okay, ja, ja. Ach, krass, das war also nicht nur irgendwie so 'n Einmalding, sondern das ging dann über Monate.
Ja, ja, genau, ne? Hier, wir investieren noch mal 'n bisschen und so. Und, ja, das das fängt halt auch so an, ne? Also, es gibt alte Leute, die vertrauen halt wildfremden Menschen über Social Media, w weil die einfach 'n netten Eindruck machen und unvorstellbar für mich. Und obwohl dann diese Person sogar schon, ähm, das erlebt hat
Das ja verrückt. Ja, ja. Mhm, ja. Mhm.
kriege ich teilweise immer noch mit, wie sie da mit irgendwelchen fremden Leuten schreibt und und Gewinnspiele oder so ähm, also letztens kam er zu mir und meinte, ja: „Ich habe ich habe was gewonnen.“ „Ja, was haste denn gewonnen?" „Ja, die die haben mich angerufen und haben mich gefragt, ob ich noch da und da wohne und ich kriege jetzt 'n Gutschein" und den hat er bis heute nicht erhalten.
Echt? <laughs> Oh, Mann. Ja. Aha und ja. Okay, also da bräuchte jemand auf jeden Fall 'n bisschen auf äh, Nachhilfe im im Thema Datenschutz, äh, im Netz.
<chuckles> Aber das, ja das das Ding ist auch einfach, das bringt halt nichts, ne? Ich weiß nicht, d also, es gibt alte Leute, also grade ja, gerade bei der Person so, denke ich an der Person aber ich glaube, es sind eben auch viele Personen so, es gibt viele alte Leute, weil da einfach Bildung fehlt vielleicht. Da redest du wirklich gegen 'ne Wand, ne? Also, du kannst es sagen, die die belächeln dich vielleicht sogar noch, ne, so nach dem Motto: „Ja, <scoffs> nur weil du jetzt neidisch bist, dass ich jetzt Geld gewonnen habe" so nach dem Motto. <laughs> Also, es ist wirklich krass, wie sorglos die dann auch mit den Daten umgehen, ja.
Ja, man redet gegen 'ne Wand. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, und e es Vor allen Dingen, du redest ja mit sehr anonymen Menschen, also die, ähm ähm, da ja, halt diese
Ja.
s diese Tricks quasi anwenden. Die bekommt man ja gar nicht zu greifen. Also, das ist ja quasi einfach nur so 'nen ja, irgend 'ne Zahl im Internet quasi.
Ja, ja, genau, ne? Also Genau, richtig. Er dachte dann auch, dass die Person irgendwo in ich weiß nicht, in irgend 'nem anderen Bundesland sitzt, aber <inhales> dann haben wir irgendwie rausgefunden, dass der mindestens in den Niederlanden sitzt, aber auch die Nummer aus Niederlanden war dann gefälscht, also so, dass der wahrscheinlich irgendwo in äh, weiß ich nicht, irgendwo in Afrika oder oder Ostdeutsch Osteuropa na ja, genau, richtig, ähm, Anzeige zur Anzeige gebracht und das hat alles nix gebracht, ne? Aber da merkt man einfach wieder, wie vorsichtig man grade mit so persönlichen Daten sein muss.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, also man konnte auf jeden Fall da nix nix irgendwie zurückverfolgen, da das Geld wieder kriegen. Ja, ja. Mhm. Ja, das ist krass, ähm. Vielen Dank, dass du da, ähm, mir da so 'n bisschen noch mal aufgezeigt hast, wie wichtig Datenschutz ist, ähm, fand ich sehr interessant.
Ja, gerne, danke. Hat mir auch Spaß gemacht, bis dann.
Bis dann.